Oo, dumating ako do'n sa puntong yun. Kasi ah, nasabi kong ganoon na yung pakiramdam dahil araw-araw na 'ko dumating na lang sa punto na araw-araw ko ng tinatanong kung ah, may worth pa ba yung ginagawa ko. Ah, kung ah, araw-araw kong ah, hinahanap na sa sarili ko yung yung motibasyon na magtrabaho doon. Kaya naisip ko nung mga panahon na yun, na sabi ko parang may mali na, parang parang hindi na ako 'to, na 'di 'di na kung dati paano ako nagsimula, hindi na ako no'n nung panahon na yun. Kaya um, na pinag-isipan ko din talagang mabuti bago bago ako umalis do'n sa trabaho kong yun.
Mm. Mm. Mm. Mm. Ah bago ka puma ah do'n sa trabaho mo ba yung ano nga, yung sales ka, ay ay inventory management Ilang taon ka do'n? Tumagal ka ba do'n?
Mm. Oo, mm. Ah, hi tumagal ako sa inventory management ng ano lang eh, ng ah ka isang taon o dalawang taon, kung hindi ako nagkakamali. Pe mm.
Pero kung susumahin do'n sa kumpanya na yun, ilang taon ka?
Ah, 8 taon ako do'n sa kumpanyang yun. <laughs> Oo, do'n ako talaga nahasa ako doon, ah nagsimula ako doon nang ako'y 18 years old lang. Tap ah hanggang yun nga, hanggang nag 26 ako, ah kaya talagang masasabi ko na ang dami ko talagang natutunan do'n. Tsaka yung yung experience talagang ah, kumbaga, nandoon. Talagang nahubog yung ano ko do'n, yung career ko do'n sa trabaho kong yun.
Ay, ang tagal. Ang tagal. Mm. Tsaka makita mo talaga na ano, na may career. Kasi 'di ba from ano ka, from cashier?
Mm. From cashier, oo Tap mm. inventory oo.
Naging sales tapos sales tapos inventory management, oo. Para siyang hindi ka lang stuck sa isang posisyon ng mas mahabang taon, 'di ba?
Oo. Tama, tama. 'Yun siya, nagkaroon talaga ng growth. Mm.
Eh, paano yung ad eh paano 'yong adjustment no'n? Kasi from 8 years to ang hirap bitawan ng trabaho na 8 years ah. Kasi kung do'n ka nasanay, yung mga taong kasama mo, 'yong mga nakasanayan mo na, yu yung kumbaga, kung araw-araw 'yong papunta do'n sa, ah, opisina na 'yon, kumpanya na 'yon, mga kasama mo 'pag nagla-lunch, mahirap 'yong bitawan for 8 years ah. So ikaw, ano 'yong mga adjustments mo no'n nung papunta ka naman do'n sa bagong trabaho?
Mm. Oo.